Je v je voulais te parler d'un d'un truc, hem, c'est, hem, mon rapport aux aux écrans le le soir, en fait et heu et et j j'ai l'impression que ça m'empêche de de dormir, je voulais avoir quelques conseils pour peut-être, heu, justement, ré réduire, heu, cet impact sur, heu, sur mon sommeil. Heu, je sais pas si j'ai une mauvaise qualité de sommeil, j'ai l'impression de bien dormir mais par contre, c'est vrai que pour m'endormir, j'ai de réelles difficultés.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. D'accord, ouais, hem, bah, heu, tu sais, heu heu, là, en ce moment, heu, dans notre société, c'est vrai que, mmh, heu, on est nombreux à, heu, hem, à avoir du mal à limiter le temps d'écran, heu, bah, avant de se coucher et du coup, c'est vrai que ça peut perturber, heu, le sommeil, hein, du coup, heu, dis-moi, heu, est est-ce que tu peux me préciser à quelle heure tu te couches en général?
Oh! En général vers, heu, 23:30-00:00, heu et ma journée se termine avec, heu, avec le téléphone, quoi.
Mmh mh. Mmh, d'accord, oui et heu, du coup, qu'est-ce que tu fais sur les écrans avant de dormir?
Bah, je me dis que je vais juste regarder, heu, comme ça, 1 ou 2 trucs et puis, heu heu et puis, heu, je sais pas lancer une petite vidéo, heu, pour me détendre et puis, en fait, sans m'en rendre compte, heu, je ça fait j'y passe 1 heure, quoi et et et du coup, je suis fatigué et heu et en même temps, beh, j'arrive pas à m'endormir!
Mmh mh. Mmh mh, oui, d'accord. Eh oui, oui parce que, hem, du coup, tu sais, la lumière bleue, en fait, heu, des écrans du téléphone ou, heu, de la tablette, heu, vont, heu, perturber, en fait, la sécrétion de mélatonine, en fait, qui est l'hormone responsable du sommeil. Du coup, c'est normal que, heu, tu aies des difficultés, voilà, à à trouver, heu, le sommeil, heu, par la suite. Heu, si, heu, tu as été sur, heu, un écran, hem, voilà, juste avant de te coucher et du coup, heu, tu utilises ton ton écran, heu, enfin ton téléphone ou ta tablette, heu, dans ta chambre ou est-ce que tu es dans le salon et après tu vas dans ta chambre, heu, comment ça se passe?
Hein, hein. D'accord. En fait, je suis plutôt parti salon, heu, à regarder un film tranquillement et et à un moment où je sens la fatigue arriver, je vais me coucher et c'est à ce moment-là que, bah, avant de mettre mon téléphone, heu, enfin, avant ou même, heu, après, heu, je mets mon téléphone en charge la plupart du temps et pour qu'il charge pendant la nuit et c'est à ce moment-là que je me dis: «Tiens, heu, il y a un message qui est arrivé, tout à l'heure, je vais répondre maintenant», heu heu et puis du coup, ça entraîne, heu, «Ah, bah, tiens, je je vais regarder, heu heu, tel réseau social», heu et puis je tombe sur des vidéos, des photos et puis message de ceci, message de cela et et voilà et comme ça, il se passe, heu, il va se passer 1 heure sans que sans que je m'en aperçoive, en fait.
Mmh mh. Mmh mh, mmh, ouais. Ah oui. Mmh mh. Mmh mh. Oui. D'accord et hem, du coup, bah, heu, tu te rends compte que tu utilises, heu heu, ton téléphone, heu, à chaque fois avant de t'endormir. Est-ce que tu as déjà essayé, heu, de te créer des limites ou de te d'instaurer une règle ou une routine, heu, pour éviter ça?
Alors j'imagine bien qu'il y a des solutions hein, heu heu, pour, heu, pour éviter tout ça et et d'ailleurs ce qui me frustre, c'est que je sais très bien
Mmh mh. Et oui. Mmh mh.
que que ça perturbe, heu, <chuckles> le cette phase de d'endormissement mais mmh et mmh et puis bon voilà je les conseils dont que tu v que tu, mmh, ce dont tu me parles aujourd'hui effectivement éviter la lumière bleue, couper les écrans avant de dormir, heu, ça ce sont des des conseils que j'ai que j'ai bien sûr, heu, déjà entendu et dont dont j'ai conscience mais heu, je sais pas, je parce que je me je me sens seul ou fatigué. Ce qui est un paradoxe et heu, les écrans, heu, deviennent, heu, je sais pas un moyen de se de se de se réconforter, de se rassurer je sais pas. C'est un espèce de de de refuge quoi, automatique.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui, c'est vrai que je comprends, heu, tout à fait, heu, qu'on veuille, heu heu, vérifier aussi des fois une dernière fois, heu, ses mails ou ses messages et puis après on est toujours tenté, heu heu, bah de rester un petit peu, heu heu, sur son téléphone parce qu'on a une notification. On on a toujours, heu heu, voilà, hem, un un petit truc à regarder et c'est vrai que mine de rien comme tu dis: «Après, heu, on s'en rend pas compte et on passe 1 heure sur le téléphone» donc je comprends tout à fait, heu heu, ce que tu exprimes et hem, est-ce que, heu heu, par hasard, heu, tu penses que peut-être quand tu branches ton téléphone, heu, voilà le soir, heu, pour le charger et quand tu vas te coucher est-ce que, heu, tu pourrais éventuellement te dire: «Bah là je vais me poser, heu heu, 10 minutes, heu, dans le lit, hem, avec un livre»? Heu, pour faire un petit peu de lecture, heu, ou heu, voilà avec un magazine pour, heu heu, réfléchir voilà à autre chose avant de dans de t'endormir.
Alors effectivement, c'est quelque chose que, heu, que j'ai déjà essayé et mmh, et en fait, heu, bah, ça ça fonctionne au moment où je dis: «Je vais prendre un bouquin». Je je prends mon livre, heu, j'y j'y suis, heu, heu, concentré, heu, pendant pendant 1/4 d'heure, 20 minutes même parfois un peu plus longtemps.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh.
Je pose le livre parce que je sens la fatigue arriver à un moment et qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone.
Mmh mh. Mmh, d'accord. Mmh mh.
Et on recommence! Heu, donc heu, voilà, je il y a des fois je me dis que j'ai besoin de cette, heu en fait, je prends ça comme une distraction
Mmh mh, oui.
pourrait me permettre de de décompresser. On a ce sentiment là de de décompresser alors qu'en fait, heu, je m'en rends compte que pas du tout!
Oui, d'accord, je vois et hem, dis-moi, est-ce que tu lu penses que, heu, peut-être, heu, tu pourrais, heu, brancher ton téléphone, heu, heu, donc le soir mais heu, au tu le branches à une prise dans le salon? Et comme ça, toi, tu vas dans la chambre pour, heu, pour lire et puis dormir. Comme ça tu n'auras pas, heu, ton téléphone, hem, heu, voilà, près de toi, heu, dans la même pièce et peut-être que tu n'y penseras pas. Voilà, au moment de poser ton livre sur la table de chevet. Tu ne l'auras pas près de toi donc tu vas pas y penser et heu, tu t'endormiras sans, heu, le le regarder.
C'est vrai que c'est un c'est un conseil plutôt intéressant, il faut que je réussisse à me détacher de de l'objet. Heu, effectivement ça me paraît ça me paraît une bonne piste parce que, heu, en plus j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de réveil le matin. Je me réveille, heu, automatiquement, heu, donc j'ai pas cette, heu, cette pression d'avoir, heu, un réveil qui doit sonner. Heu, et du coup effectivement, je pourrais me permettre de laisser le téléphone dans une autre pièce. C'est ça peut paraître un peu un peu facile, un peu bête, mais en fin de compte, heu, ça me paraîtrait ça me paraîtrait logique. Heu, il est à côté, on a la flemme de se lever parce qu'on est réellement fatigué et heu, du coup, on on va plutôt se concentrer sur, heu, sur le fait de s'endormir.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh, oui. Mmh mh. Mmh mh, oui. Oui, ça peut être pas mal si ta chambre à à coucher, voilà, est une zone sans écran, heu, ça peut être plutôt bénéfique, heu, pour toi.
Ouais, je pense, ouais et puis, heu, beh, surtout que de plus en plus, le le matin, je me réveille quand même, heu, avec cette sensation de pas de p je sais que j'ai dormi mais j'ai la sensation de pas avoir dormi, heu, profondément, en fait. Je vais avoir, heu, les yeux lourds, heu, je sais pas, je me sens globalement, je me sens lourd, quoi, voilà. C'est heu et vraiment, il faut que je fasse autrement, quoi, ça c'est c'est évident.
Mmh mh. Mmh, d'accord, ouais. Mmh mh. Oui. D'accord, oui, peut-être que, heu, ton sommeil, en fait, est trop léger tout au long de la nuit et heu, du coup, tu ne récupères peut-être pas assez, heu, heu, pour être très énergique après, la journée.
C'est certainement, heu, un peu de ça, également. Hem, non, comme tu dis, je pense qu'il faut que je que je que je ritualise peut-être, heu, davantage et que, heu, bon, je vais faire ça en douceur, hein, je vais pas faire ça d'un seul coup mais peut-être que déjà, heu, une 1re nuit sans le téléphone, heu, pour voir ce que ça donne et puis, heu, je sais pas, le lendemain, heu, le lendemain, on verra. Peut-être que je me l'autoriserai pour, heu, le relaisser la nuit suivante et cetera et cetera. Pour faire des des petites avancées comme ça dans le dans le processus, on va dire.
Mmh. Mmh mh. Oui, tu peux y aller étape par étape, heu, pour, heu, pour pas, voilà, que tu aies un un sentiment, heu, de frustration aussi parce que c'est vrai que si tu n'arrives pas à vraiment à respecter ces petites limites, heu, que tu te mets, heu, ça peut être, heu, un petit peu décevant donc voilà. Vas-y en douceur et fais, heu, étape par étape, en effet. Mmh.
Eh beh, écoute, je te remercie beaucoup pour ces pour ces quelques conseils qui me paraissent, heu, très précieux et heu, je vais je vais essayer de de me détacher de de cet objet infernal.
N oui, je t'en prie. <chuckles>